Oh, ähm also, du sagtest grade, das sind viele Sachen von Men also, Geschenke v äh, von Menschen, die dir wichtig sind.
Ja, genau, m Sachen von Menschen, die mir wichtig sind oder Souvenirs, die ich aus'm Urlaub mitgebracht habe. Die stauben zwar da voll im Regal, aber irgendwie sind die ja auch hübsch anzusehen. Und ich weiß aber, dass sie gar nicht mehr so schön sind wie früher, als ich die im Urlaub gekauft habe. Aber ich bringe es nicht über's Herz, die wegzuwerfen, das wäre irgendwie schade. Was würdest 'n mir da raten?
Mhm. Ähm, na, erstmal würde ich gucken also, ich würde ja nicht gleich, äh, drauf gehen und denken: „Du musst jetzt alle auch mit einmal loswerden.“ Vielleicht, wenn du da so 'n Trennungsschmerz hast, den ich mal so nennen möchte, ähm ja, das
Mhm. Ja, der ist ganz stark und deswegen habe ich's auch noch nicht über's Herz gebracht.
Ja, ja. Ich ich fühle das grade und, ähm oder ich merke das grade. Ähm, also, ähm, ich würde vielleicht erst mal mit 3 Sachen anfangen. Äh, wäre das vielleicht 'ne Möglichkeit, wo du sagst: „Okay“, ähm, du probierst das an denen einfach mal aus und, ähm
Du meinst, dass ich 3 Sachen wegwerfe, oder? Das klingt ja jetzt schon so 'n bisschen radikal, dass ich 3 Sachen wegwerfe. M mit welchen Sachen würdest 'n du da beginnen?
Also, erstmal würde ich nicht sagen, du dass du die wegschmeißen musst, ne? Also, das, äh das würde ich nicht sagen. Vielleicht kannst du die an jemanden weiter verschenken oder, ähm, es gibt ja so Möglichkeiten, dass man das vor die Tür stellt für die Nachbarn oder so oder du spendest es irgendwo hin, was immer es für Möglichkeiten genau, also, ich habe ja ich habe nicht ich rede nicht vom Wegschmeißen. <laughs> Aber
Aha. Ja, das ist 'ne gute Idee. Mhm. Ja, was gibt’s denn da so für Möglichkeiten, wo ich die spenden kann? Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Ideen. Kannst du mir da was empfehlen?